Me conta, como que você descreveria o seu estilo pessoal?
Ah, eu acredito que se eu pudesse descrever o meu estilo pessoal até com uma palavra só
Hum.
seria estrutura, porque eu percebo que o mais importante pra mim é o quão bem estruturadas as roupas são.
Hum. O quis o que você entende como estrutura pra uma roupa?
O corte, os formatos, sabe, o formato de uma gola, o formato de uma manga. E pra mim a estrutura do corpo também é muito importante, sabe, combinar com a roupa.
Ah, entendi. Hum. E quais são as quais são as estruturas de corpo que combinam mais com com a sua forma de se vestir?
Então, eu gosto muito de praticar bastante atividade física, até porque se eu fico sem praticar atividade física e eu começo a sentir que a estrutura do meu corpo muda, daí j já bate aquele, hã, receio, aquela <chuckles> abalada na autoestima.
Uhum. Hum. 5. Será que a minhas roupas vão caber em mim?
É, será que minha roupa tá cabendo? Será que ah, sei lá, meu braço murchou? Meu ombro não tá definido? Eu tenho dessas, sabe. Uhum. Então, assim, eu tenho um estilo, hã, pessoal muito neutro e muito básico, mas assim, secretamente, quase que secretamente eu tô deixando que o destaque seja pra estrutura do corpo.
<laughs> <laughs> Sim, entendo. Uhum. Hã, conta o segredo. Entendi. Chamar mais atenção pra estrutura do corpo do que as cores.
Uhum. Isso, isso. Tanto que, por exemplo, ah, o o meu relacionamento atual, ele ele é um cara assim, mais magrinho, tal, não não treina isso. E aí, às vezes, ele fala: "Ai, tem que ser roupa larga, roupa larga é mais legal." Eu falo: "Não, roupa larga é legal pra você, eu não me mato de agachar pra usar uma uma calça oversize." <laughs> Sim.
Uhum. Uhum. Diferente de você. <laughs> <laughs> Ah é. É, é cada um tem seu estilo e não não pode influen não pode insistir no estilo do seu estilo pra outra pessoa.
Uhum. Até porque se eu uso uma roupa oversize de eu sinto que, justamente, perde a estrutura, sabe.
Sim.